Mhm, bisa jadi seperti itu. Banyak faktor, sih.
Eee Ca eee, m nah, sa eee, sampah plastik yang tadi Kakak sebutkan itu, kan, banyak banget dampak negatifnya. Kakak sendiri, nih. Eee, apa aja, sih, yang udah Kakak mulai terapkan, gitu, un eee, untuk mengurangi, eee, penggunaan, dan, eee, yang menimbulkan sampah-sampah plastik ini, nih?
Benar. Oh, oke. Kalau dari aku pribadi, sih, aku memulai dari yang sederhana dulu, sih, Kak. Aku baru beberapa bulan belakangan ini, itu menerapkan ke mana-mana itu harus selalu bawa yang namanya tote bag kecil, gitu, loh, Kak. Kayak buat belanja, segala macam. Jadi, udah nggak minta kantong plastik lagi, termasuk ke pasar sekali pun. Soalnya, kan, kadang, kalau di pasar tradisional itu, ya, Kak, ya, eee, beli cabe. Itu, cabenya udah dibungkus plastik, nanti masih dimasukin ke kantong plastik lagi, gitu, kan. Terus, tomat juga kayak gitu, dobel-dobel plastik gitu, loh, Kak. Nah, sekarang, aku udah mengatasi pakai itu tadi, tote bag ke mana pun aku pergi. Jadi, nanti habis ditimbang, langsung masuk ke tote bag aku. Jadi langsung jadi satu gitu, nggak dipisah-pisah lagi gitu, Kak. Mhm. Itu tote bag.
Mmm. Oh. Mmm. Mmm, mhm mhm, betul. Iya iya iya. Oh, oke oke. Jadi heeh. Apakah ada, eee, cara lain, nih, Kakak, yang udah Kakak lakukan? Mhm.
Nah, ada lagi. Selain tote bag, ada lagi, nih, Kak. Aku juga membiasakan diri membawa kayak tumbler yang bisa dilipat kecil gitu, loh, Kak. Jadi heeh. Kalau pas jajan, eee, ke coffee shop, atau, eee, lagi nongkrong-nongkrong sama teman, aku juga sebisa mungkin pakai wadah aku sendiri. Dan, itu efektif, sih. Karena, kan, bentuknya bisa jadi kecil gitu, ya. Dilipat kecil. Jadi, nggak nggak makan tempat, nggak repot, segala macam, gitu. Jadi gantungan kunci kecil gitu, yang selalu ada di tas aku. Heeh.
Mmm. Oh! Mmm. Oh. <chuckles> Oh, gitu? Oh, baru tau ada tumbler yang bisa dilipat kecil jadi gantungan, wah, oh, unik banget, ya.
Ada, Kak! Ada ada. Itu iya, penemuan salah satu penemuan, yang sampai sekarang aku masih syukuri banget, sih. Kayak, bisa mengurangi sampah plastik, terus juga kayak, eee, lucu juga, bisa jadi gantungan, gitu-gitu, sih. Gemas banget, gitu.
Mmm. Mmm, iya iya iya. Kan, biasanya tumbler, tuh, eee, gede-gede, berat, gitu, kan. Bikin malas bawa, gitu. Itu, unik banget, ya. Mmm, oke oke, sih.
Benar. Benar benar. Iya, dan, itu tumbler itu, eee, jadi, pas aku mau pergi, ibaratnya kalau pas lagi mau berangkat kerja, atau lagi mau main gitu, biasanya aku isi dulu, nih, pakai, eee, air mineral dari rumah, gitu. Jadi, yang pertama itu, kan, aku bisa mengurangin beli air mineral kemasan, kan. Jadi, bisa ngurangin sampah plastik juga, itu, kan. Nah, nanti ketika udah habis isinya, pas jajan, udah nggak perlu minta wadah lagi, dari mereka. Ya udah, tinggal sodorin aja, tuh, tumblernya itu tadi, gitu. Jadi bisa langsung ngurangin banyak.
Mmm. Mmm. Ya ya. Iya, betul. Mmm. Oh, iya. E oh.

Bener bener banget, itu dari, eee, kesadarannya itu kayak gitu. Ada lagi yang kayak, eee, apa, ya, selain nggak peduli kayak gitu, udah jadi kebiasaan. Kayak, "Alah, cuman sampah kecil doang mah, dibuang segini nggak ngaruh." Gitu. Padahal kan, sekecil apa pun itu juga sampah plastik, ya, berdampak ya, gitu. Itu dari orangnya. Gitu, sih, Kak.
Mhm. Oh. Iya, betul. Benar benar benar benar benar. Wah. Mmm, tapi menurut Kakak fasilitasnya, eee, di sekitar itu gimana? Sama kebijakan pemerintahnya gimana? Apakah sudah, eee, sesuai, sudah oke atau belum, nih?
Mmm. Iya. Waduh, kalau masalah fasilitas ya, Kak, ya. Fasilitas itu sebetulnya udah ada kan, kita juga se eee, tau kalau udah ada, eee, beberapa tempat sampah di sekitar, eee, tempat-tempat umum, gitu-gitu sebetulnya udah ada, cuman menurutku, tuh, kayak kurang maksimal gitu, loh, Kak. Ada yang, eee, tempat sampahnya, tuh, jaraknya kayak terlalu jauh banget dari jangkauan. Itu fasilitas tempat sampah. Terus, kalau pun udah ada tempat sampah nih, pengolahan setelah dari tempat sampahnya ini kurang, gitu, kayak nggak ada tempat daur ulang, eee, plastiknya itu sendiri. Terus, eee, apa namanya, habis dikumpulin, dipisah-pisah tempat sampahnya, nanti di TPA-nya dijadiin satu lagi. Kan sama aja, ya, Kak, ya. Iya kan.
Mmm. Mmm. Oh. Oh, mhm mhm. Mmm. Oh. Mhm mhm. Oh, jadi jadi, eee, ada masalah baru gitu, ya, Kak, ya. Belum ada solusinya. Terus, yang tadi Kakak bilang, jauh itu bikin males, ya. <chuckles>
Betul. Heeh.

Oke, masalahnya itu, enggak ada, Kak, dulu, kalau dulu itu, semua difasilitasi oleh badan lingkungan hidup, yang aku bilang tadi. Jadi, kayak, ibaratnya udah disuapin nih, semuanya udah tersedia gitu. Nah, setelah 3 bulan masa binaannya ini selesai, benar-benar dilepas, nggak ada pemantauan lagi, nggak dibimbing, dilepas dikit-dikit gitu, nggak jadi dilepasnya itu, benar-benar udah langsung cut off gitu, loh. Jadi kan, kayak, eee, nggak bisa ini, nggak bisa bergerak lebih jauh lagi, udah kayak ibaratnya, ya, langsung mati gitu, Kak, komunitasnya.
Mhm mhm. Mmm. Mmm, padahal, eee, programnya bagus gitu, ya, eee, aku pikir bakal ada ininya, eee, sistemnya gitu. Jadi, kalau udah dibina gitu, jadi, tinggal ngikutin alurnya aja yang tadi Kakak bilang tuh, ngumpulin bank sampah, terus tinggal dibawa ke lokasi. Itu lokasi, eee, daur ulang sampahnya, eee, pas p pembinaan itu, apakah dikasih tau gitu, atau, eee, cukup kumpulin aja, nanti mereka yang bawa, eee, Kakak, nggak tau apa-apa gitu?
Sebenarnya bagus, mhm. Seharusnya iya, ya. Mhm. Mhm. Nah. Oke, jadi dulu itu, waktu masih ada pendampingan, itu. Ketika sampah udah dikumpulin sama ibu-ibu PKK yang dibina ini, nanti setiap 1 bulan sekali, atau setiap 2 minggu sekali, gitu, itu ada orang, ibaratnya, istilahnya pengepul gitu, Kak. Jadi, pengepul itu datang ke lokasi tempat pengumpulan sampah oleh ibu-ibu PKK ini. Nanti akan diangkut sama mereka, ke pabrikan, dari pengepul ini. Nah, nanti diolah ke pabrik itu sendiri. Nah, masalahnya, yang nge menghubungin si pengepul ini, dari badan lingkungan hidupnya itu tadi, bukan dari ibu-ibu PKK. Ketika dilepas, ya udah, gitu, ilang ke ulahnya.
Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Oh. Jadi, nggak nggak tahu kontaknya lah, ibaratnya gitu yang ibu-ibu PKK, oh, gitu. Ya, sayang banget ya, coba dikasih tahu, ya, kontaknya, jadi bisa, mandiri gitu, ya, bisa jalan, oke. Mhm.
Mhm, kasarannya kayak gitu, benar. Benar benar, tapi, kalau menurut aku, walaupun udah dikasih tahu kontaknya, kalau nggak, apa ya, <tsk> semangatnya itu, eee, apa ya, nggak ada kayak insentif apa gitu dari pemerintah, atau nggak ada kesadaran tersendiri dari ibu-ibu PKK-nya itu, itu juga, menurutku lama-kelamaan juga akan capek sih, Kak, kalau nggak dapat benefit, iya, kan? Iya.
Mhm. Mhm. Oh. Iya, ya ya, jadi, turun mungkin ya, motivasinya, ya, Kak, ya.